Pues mira, como tal ideas, ah, en concreto no, pero tengo como el qué cosas le en general, le como que le gustarían. Por ejemplo, a mi a mi hermana le gustan mucho la película de Toy Story, entonces mi idea es como regalarle algo de de esta película. A mi mamá le gustan mucho como las cosas navideñas, le gustan mucho, eh, los elefantes, entonces como algo decorativo que a lo mejor tenga que ver con estas temporadas, o algo por el estilo. A mi papá, eh, con pues, es un poco más complicado, porque no sé qué cosas podrían como gustarle. Creo que las cosas que le he regalado, pues, ya las tiene, entonces como que ya no no encuentro como algo. Y con mi pareja realmente, pues, a lo mejor alguna prenda o algo que tenga que ver con con Hello Kitty, o, con esta, eh, vaya, con esta serie. Entonces, como que tengo esta estas opciones o estas, eh, ideas de qué cosas o de qué temática podrían como ser.
Okey. Claro. Claro. Okey, muy bien. Pues mira, vamos a empezar con tu con tu hermanita, ¿no? Yo creo que, eh, por lo que escucho, a lo mejor tienes una una hermana que es pequeña, ¿no? Entonces, me dijiste algo que le que le gusta mucho Toy Story. Entonces, estaría muy bien, algún rele regalo, eh, s s digamos, relacionado con con este mundo de Toy Story, ¿no? Con con algún este, por decir que puede ser algún peluche, también podría ser, pero con algún detalle de alguna eh, bueno, ¿cuántos años tiene tu hermanita, para empezar?
Ajá. Pues mira, <chuckles> va a sonar muy chistoso, pero no es una una, eh, no es un eso no es hermana pequeña, <laughs> es una hermana, eh, ya grande, tiene 30. Entonces sí, sí, <chuckles> sí, pero realmente le le gustan mucho como estas cosas de como pequeñas, de de Toy Story, principalmente que creo que es su su película favorita desde niña. Entonces, pues sí, pero sí, básicamente es <chuckles> Tiene ya una una edad muy grande. <chuckles>
Okey. ¡Ah, okey! Ya está grande, entonces. Claro, claro. Okey. Okey. Perdón, estaba equivocado, pensé que era, una niña pequeña. Okey, pues mira, eh, no sé, a lo mejor, al ser muy fanática de Toy Story, y todo este mundo, a lo mejor ya tiene todas las películas, pero una buena idea sería, a lo mejor, comprarle toda la colección completa de películas con alguna edición especial. ¿Qué opinas? Yo creo que podría podría podríamos empezar a a tomar esa parte, a lo mejor la e la edición completa donde tiene todas las películas, edici edición coleccionista, que a lo mejor le puede traer uno que otro detalle ahí en las películas, no no no sé ¿qué qué tan bien te parezca la idea?
No, no te preocupes. <laughs> Okey.